Ja. Äh, ich habe 'n Thema, das wahrscheinlich viele Menschen haben, die so 'n bisschen kreativ angehaucht sind. Ne, so, der Perfektionismus steht 'n bisschen im Weg, weiterzugehen, weiterzumachen oder etwas fertig zu machen. Ähm, ja, kurzer Hintergrund einmal zu meiner Situation. Also, wie, äh, ja die meisten Menschen bin ich in irgend 'nem Nine-to-Five drin. Ich arbeite im Office, macht mir nicht so viel Spaß und, ja, eigentlich will man etwas tun, wofür man brennt und, äh, an dem man Freude hat. Und das macht man dann, ja, eigentlich nach der Arbeit, aber da ist es dann irgendwie auch, ne, schwierig, die Energie zu finden. Und dann kommt noch dazu, wenn man denn sich irgendwie noch aufrafft, dann, äh, ja, entsprechen die Sachen, die man versucht zu kreieren, nicht dem, was man sich vorstellt in seinem Kopf und, äh, ne, denkt dann: „Ich muss jetzt irgendwie noch das verbessern, verbessern, verbessern.“ Und dann ist der Abend schon wieder rum und man ist doch nicht irgendwie weitergekommen, ne? A äh, weiß nicht, ob das etwas ist, äh, was du auch schon mal hattest irgendwo. Ja, also, viel vielleicht von dem, was ich tue. Also, ich, äh, zeichne unglaublich gerne und, ähm, ja, habe mich jetzt so auf die Fahne geschrieben, auch in Anbetracht, dass das Jahr zu Ende geht und 'n neues Jahr wieder kommt, dass ich da, ja, mal ganz gezielt und strukturiert mal, äh, in die Übung reingehe, ähm, da ich da keine formale Ausbildung habe, sondern eigentlich, ja, mein Leben lang immer nur so 'ne Begeisterung dafür gehabt hatte. Aber wie's halt, ne, so ist, dass man man verfolgt es nicht. Ja, und, ähm, jetzt bin ich grad so beim Thema auch, ähm, Figuren zeichnen, Character Creation, mit Perspektive, 'n bisschen Shading und so weiter Lineart machen, ja, und habe da irgendwie meine eigenen Ansprüche. Und ich muss sagen, äh, die die erfülle ich bei Weitem noch nicht. Und dann fällt's mir echt schwer, weiterzugehen, weiterzumachen, einfach mal was fertigzumachen. Weiß nicht, ob du da vielleicht 'n paar Tipps hättest.
Mhm. Mhm. Ja. Okay. Mhm. Mhm. Ja. Ja, klar, auf jeden Fall. Also, ich meine, das ist ja grad äh, ne, sehr viel, was da grad aufeinander trifft bei dir. Und, also, ich höre so 'n bisschen raus, ne, auf der einen Seite eigene Ansprüche, dann auf der anderen Seite auch der Zeitfaktor, auch mit, äh ne, man hat dann nach der Arbeit wahrscheinlich auch nicht so viel Zeit, ähm, immer noch was zu machen. Und wenn man dann noch perfektionistisch ist und sich auf einer Sache aufhängt, dann wird halt auch nichts fertig, oder, ne, man hängt sich da ewig drauf auf und ist dann auch nicht zufrieden damit, ähm
Genau.
und wie ist 'n das bei dir? Also, wie lange weil du meintest, du hast ja schon immer 'ne Begeisterung dafür gehabt. Wie lange, ähm, zeichnest du denn jetzt schon oder hast du jetzt erst das so richtig aufgenommen wieder?
Äh, jetzt also, jetzt erst. Mit „jetzt“ heißt so seit, hm, ja, 2 Monaten vielleicht erst richtig wieder aufgenommen. Davor hatte ich 'ne 'ne ja, 'ne Pause. Obwohl, ja, ich habe eigentlich versucht ähm, was haben wir denn? Wir haben Dezember jetzt, ne? Ich hatte versucht, dass es im, äh, Oktober und November 'n bisschen besser wird. Da habe ich im Urlaub einfach mal 'n Sketchbook genommen, ne, und dann mal so abgezeichnet und Anatomie studiert und so weiter mal, ähm, aber davor halt länger nicht. Heißt, ich habe es jetzt, glaube ich, seit, ja, 2,5 Monaten gefühlt erst wieder richtig aufgenommen. Genau, ansonsten, jor, halt als Kind und Jugendlicher hatte ich das immer gehabt. Also, <exhales> seitdem ich mich erinnern kann, hatte ich immer irgendwann immer mal 'n Stift in der Hand, also, 'n Bleistift und 'n Blatt Papier, ne, und habe dann 'n bisschen gezeichnet und so weiter. In der Schule genauso, vor allem im Matheunterricht. <chuckles> Und, ähm, jor, dann aber nie nie erst weitergemacht.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Okay, aber es ist doch total cool, dass du merkst, dass es was ist, was dir, ne, in erster Linie einfach gefällt und Spaß macht und ne, auch wenn man's immer gerne w äh, sein würde, man kann halt leider nicht direkt perfekt anfangen. Ich glaube, Leute, die da auch 20, 30 Jahre drin sind, die wollen immer besser werden und immer, ähm immer mehr erreichen, ne? Das ist ja tatsächlich gar nicht mal so 'ne Anfänger in Anführungszeichen Anfängersache, ne? Ähm, und so wie ist es denn also, hast du dann wenn du dann zum Beispiel dich jetzt an 'ne Sache dransetzt und dann zeichnest, merkst du dann direkt, dass du sehr frustriert mit dir bist oder dass du denkst: „Ach, das sieht nicht aus wie das wie ich's mir vorstelle“, und kom oder so Selbstzweifel? Also, was kommt da so bei dir hoch?
Ja. Ja. Ja, also, von dem, was du gesagt hast, so teils-teils halt. Also, es gibt Bereiche, wo mir denke: „Das ist eigentlich schon ganz solide”, ähm, aber dann wieder Bereiche, wo ich n ne, wie du sagst, dann doch 'n bisschen frustrierter bin, ähm, manchmal, bevor ich überhaupt anfange, ehrlich gesagt, weil ich dann manchmal gar nicht weiß, wie ich anfangen soll, ne? Und manchmal ist es dann wenn ich mittendrin bin und denke: „Jetzt habe ich doch schon so strukturiert angefangen”, und so, und dann, ja, schaffe ich es irgendwie doch nicht, äh, über eine gewisse Schwelle hinaus. Also, ein ein Beispiel wäre jetzt: Ich habe meine meine Lineart gemacht, ne, habe irgendwie noch 'ne gewisse Perspektive reingekriegt von der Figur, wo ich mir dann denke: „Es kann sich zumindest mal sehen lassen.” Ja, und dann, ähm, versuche ich, so 'n 1. Schritt ins Shading zu machen. Also also, von der reinen Technik an sich kein Problem, aber dann bin ich wirklich manchmal lost, wenn's so darum geht, okay, wie viele, ähm, Abstufungen vom vom Grau benutze ich jetzt eigentlich? Wo sind die denn genau und warum sind die auf der Figur an der Stelle, wo die sind, und so weiter. Ja, dann verheddere ich mich da irgendwie. Dann versuche ich 'n bisschen was. Dann radiere ich's wieder weg und dann, ja, auf wenn du digital arbeitest, ne, dann hast du da 'n Undo-Button, den drückst du dann ganz oft.
Mhm. Okay. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm.
Ja, und dann dreht man sich so 'n bisschen im Kreis und, äh, ja, nach 1 Stunde sitzt du dann da und hast da nur 'ne graue Grundierung gelegt, vielleicht mit einem mit einem Schattenton, und das war's dann. Und dann denkst du dir: „Ja, wow, habe ich meine Zeit jetzt, äh, komisch genutzt eigentlich.”
Mhm. Mhm. Okay, also, erst mal, ich finde das, ne, was du schilderst, das ist total verständlich, dass du hast enorm hohe Erwartungen an dich und vielleicht auch so 'n bisschen als ein ähm, ne, weil äh, um um so minimal auszuholen also, ich bin hauptberuflich Illustrator, actually, deswegen, ähm, ich kann was du erzählst, kann ich absolut nachvollziehen und was ich kann das äh, also, ich kann das, glaube ich, sehr gut einordnen und das ist wirklich, was du beschreibst, ähm
Hm. Krass. Ja. Okay.
es ist sehr viel Detailarbeit und ich habe das Gefühl, was dir so 'n bisschen guttun könnte, ist also, ne, sage gerne, ob du damit was anfangen kannst, aber weißt du has ha oder ben benutzt du 'n S äh, Skizzenbuch erst mal oder machst du's einfach irgendwie so?
Hm. Ja, benutzte ich, habe auch schon 'n paar voll gemacht tatsächlich.
Ey, perfekt, aber das ist total gut und, ich glaube, ne, s schaue nach Sachen, Motiven, die dich wirklich ansprechen, die dir Spaß machen zu zeichnen und auch Undo-Button ach, äh, schmeiß den Radierer weg, weil ganz ehrlich, das ist, ähm, einfach in dem Sinne so verschwendete Zeit, weil so dieser Perfektionismus, das d das kann man irgendwann mitbringen. Klar, das sind wahrscheinlich auch, ne, sehr viele Anforderungen, die man so oder so an sich hat, und das wird jetzt auch nicht gleich so gehen, aber einfach sich hinzusetzen und was aus einfach so runter zu zeichnen und sich auch zu denken: „Ja, das, was ich jetzt zeichnen werde, es wird vielleicht auch schlecht aussehen. Es wird nicht genauso perfekt sein, wie ich's haben werde, aber ich habe es trotzdem gemacht und ich habe es authentisch und mit Schwung und intuitiv gemacht”, und das einfach mal in 'nem Skizzenbuch festzuhalten und einfach mal da stehenzulassen und zu sehen: „Okay, es ist nicht perfekt.” Und das muss es aber auch grad überhaupt nicht sein und vielleicht auch die ähnlichen Motive einfach mal mit weiter zu nehmen und zu schauen, wie sich das dann entwickelt, ob du dann an Tag 2 oder an Tag 3, ob du denkst: „Ach, es ist mir viel besser gelungen als gestern“, zum Beispiel so was. Glaubst du, es könnte helfen?
Mhm. Mhm. Ja, das klingt ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, ähm, weil ich habe ja schon gesagt: „'N paar Skizzenbücher habe ich voll gemacht”, und da konnte ich schon sehen, dass es Fortschritt gab, auch wenn’s jetzt nicht perfekt war. Ähm, aber, äh, jetzt, das, was du sagst, mit der Einstellung vorher schon, wie man da überhaupt rangeht im Sinne von: „Ne, ich weiß jetzt schon, dass es nicht perfekt wird wahrscheinlich, aber dann mache ich es halt noch mal.” Ich glaube, das ist was, das kann ich mir mal mitnehmen gerne und versuche ich gerne mal, weil ähm, also, warum das grad so auf Anklang bei mir trifft, ist auch dieses, ähm: „Ich liebe das Zeichnen”, aber wenn ich mich dann ans Lernen also, ans gezielte Lernen, setze, ist es echt manchmal so, dass ich mir denke dann: „Du hast echt grad überhaupt keinen Spaß”, so, ne? Es ist so wirklich dieses: „Jetzt behandelst du das wie Arbeit, jetzt behandelst du das irgendwie, ne, wie wie etwas, was das dir eigentlich nicht so viel Spaß macht.” Ähm, und da ist mir manchmal dann auch die Freude abhandengekommen, aber mit also, mit dieser Erwartungshaltung, die du jetzt gesagt hast, glaube ich, dass ich dem bisschen entgegenwirken kann, ähm, weil ich mir, weiß ich nicht, wahrscheinlich einfach ’n bisschen Raum gebe, ne, irgendwie so was, weil Perfektionismus erstickt ja am Ende des Tages auch viel.
Genau. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Voll. Und du beschreibst es auch sehr so gut und so auch, ne, voll reflektiert so: „Ich b bin schon sicher.” Du du kannst das, ne, wahrscheinlich irgendwo auch einordnen und, ne, trotzdem dieses: „Man will gut sein, man will schnell sich verbessern, man will die Zeit so effektiv nutzen, wie's geht”, ähm, ne? Du nimmst dir, glaube ich, wirklich sehr Raum damit und ich finde das total schade, weil du redest, ne, total begeistert davon und auch, dass du so viel schon gemacht hast und so viel vorhast. Und wenn man dann anfängt, sich in kleinen Sachen zu verfangen und, äh, äh, versuchen: „Hier und da und, ach, und das geht nicht.” Es ist ja irgendwie auch eigentlich ganz schön, grade wenn man, sage ich, noch so 'n bisschen, ähm, in Anführungszeichen am Anfang der ganzen Sache ist, also, ne, Anfang im Sinne von, man ist jetzt nicht 20, 30 Jahre dabei, weil du einfach weißt, du hast diesen Freiraum und den Spielraum und es gibt keine Regeln. Es gibt effektiv keine Regeln und, ähm, einfach mal zu sagen: „Hey, ich m mache einfach grade ich zeichne das, worauf ich Bock habe. Ich muss jetzt auch nicht irgendwie was Bestimmtes zeichnen, weil ich das Gefühl habe, ich werde 'n Lernprozess draus machen.” Und wenn du auch das ist so, wenn du vom Gespür dann merkst über die Zeit, dass du auch was anderes machen willst, dann wird das von selber kommen, weil irgendwann wirst du so gut da drinne sein, dass du merkst: „Okay, ich will das gar nicht mehr zeichnen.“ Und auch immer wieder die alten Skizzenbücher zur Hand nehmen und auch reinzuschauen aktiv und zu sagen: „Boah, das habe ich alles schon gezeichnet, das habe ich alles schon gemacht. Da sind ja nur 3, 4, 5 Monate dazwischen”, und immer sich das mal wieder vor Augen zu halten, ne?
Ja, klar. Mhm. Mhm, mhm. Ja. Ja, ne, ich glaube, das ist 'n sehr, sehr guter Punkt, ähm, und hat mich jetzt ehrlich gesagt auch sehr motiviert <chuckles> heute ja doch, also, wirklich jetzt echt doch mal entweder den analogen oder digitalen Stift in die Hand zu nehmen und, äh, einfach mal was zu machen, worauf ich Lust habe. Ich glaube, im Kern war's 'n bisschen das, was mir auch gefehlt hat, wenn ich ehrlich bin, ähm, deswegen echt lieben Dank für die Anregung, wirklich, ähm, hat echt geholfen. Ich fühle mich motivierter und das einmal so, ja, rausgelassen zu haben, ähm, erleichtert auch. Deswegen danke dafür. <chuckles>
<snorts> Das freut mich. Mhm. <snorts> Das freut mich. Hey, ja klar, und ich bin mir wirklich wenn ich dir eins versichern kann, die ganze Leidenschaft und der Spaß, wenn du das mitnimmst, das wird sich in den Zeichnungen zeigen, und bleibe dran, sei nicht frustriert, und ich weiß, dass du das schaffst.
Super, danke, ne, tschau.
Ja, klar.